No, esatto, esatto. Ehm b la botanica era insieme a iri quello che e uhm diciamo sono i benefici delle erbe officinali, no, perché comunque in casa mia si è sempre m molto creduto anche nei rimedi naturali, ehm, infatti mh.
Mh-mh. No. Beh ottimo.
E io quello continuo a studiarlo da sola in realtà, okay?
Certo.
Ehm poi quando è stato l l'enciclopedia medica che veramente abbiamo dovuto acquistare un nuovo mobile in casa per metterla <chuckles> perché <laughs> ogni volume era grande come mia sorella piccola <laughs>
<giggles> Dai. Immagino, immagino.
e pesava giusto un po' meno di mia sorella, ogni volume. E quindi io ho visto da lei, questa cosa. Credo che da lì, uhm non l'ho vista mai come una paura, anzi come uno stimolo mh.
E invece Okay, bene. E pensi, diciamo sì, sicuramente tua madre è stato un modello di riferimento in questa cosa, ma p potrebbe essere anche stato comunque il fatto che magari hai un carattere avevi già un carattere indipendente già quando eri più piccola, quindi
Mh.
ha influito questa cosa, il tuo carattere, il tuo modo di essere o era solo più un'ispirazione.
Mh. Sai che hai ragione, non ci avevo mai pensato. <chuckles> No, vabbè. <laughs> Perché, effettivamente, noi abbiamo avuto- io, ehm, ho 2 sorelle, una più grande e una più piccola, no, effettivamente, se, ehm, fosse questa cosa mia legata all'esempio di mia madre, avrebbero dovuto svilupparla anche, ehm, le altre 2 sorelle, no?
<chuckles> Okay. Certo, dici, sempre un po' come modello.
Invece, ecc in loro Eh, in invece, in loro non c'è, assolutamente. Sono sicura al 100% perché sono s le tipiche conversazioni che, tra l'altro, no, abbiamo fra di noi, tra sorelle, dicendo: “Ma ma perché ti metti sempre in gioco, inizi qualcosa di nuovo?” Cioè, ti se ti dico quello che sto studiando ora, <chuckles> ti viene da ridere. <chuckles>
<chuckles> Ora lo voglio sapere però. <chuckles>
<laughs> Me la sono cercata, hai ragione, <chuckles> ho suscitato la curiosità. <laughs> Beh, ora sto studiando la sicurezza informatica a livello web, okay. Eh.
<chuckles> Beh, non per niente facile sicuramente, soprattutto in questo momento storico.